Ja, du sag mal, ähm, ich finde mich, äh äh es ist für mich immer so schwer, wenn ich zum Beispiel, ähm, so auf ein Event gehe oder, äh, ich es gibt hier so Meetups, ich weiß nicht, ob das schon mal da gehört hast, ha von gehört hast und wenn ich da hingehe, ne, ähm, manchmal kenne ich da überhaupt keine Leute und ich bin auch eher so ‘n schüchterner Typ
Ja. Mhm. Okay.
und, ähm, wenn ich dann in den Raum, äh, gehe und mit den Leuten rede, ähm, oder ein Gespräch anfange, das fällt mir immer sehr schwer und ich fühle mich dann immer so, dass ich gar nicht m mich ich mich selbst bin, ne? Dass ich mich irgendwie immer, ähm, äh, verstelle, um mich dann dem Gesprächspartner anzu äh äh, passen und, äh, selbst wenn ich dann mit lache, dann lache ich mit über Sachen, die <chuckles> die ich überhaupt nicht lustig finde oder rede über, äh, Sachen, die mich überhaupt nicht interessieren. Ähm, und, äh, das ist eigentlich so gar nicht so mein Ding. Ich möchte eigentlich lieber so, ähm
Mhm. Mhm.
ja, äh dass ich mich halt, äh wem mich ich, äh äh äh äh ich mich selbst fühle, ne? Und, ähm, insofern, äh, will ich da schon gar nicht mehr hingehen, weil das einfach so schwierig ist, ne? Das macht dann überhaupt keinen Spaß und man kommt dann eigentlich, äh, d man wollte hingehen, um bisschen zu relaxen und mit Leuten zu reden und dann kommt man nach Hause und fühlt sich so: „Okay, ich habe jetzt überhaupt keinen Anschluss gefunden.“ Ich stand da überhaupt irgendwie nur so rum und habe dann so, ähm, äh, ja, äh, fake, äh, <laughs> äh mich irgendwie verhalten, ne, äh, und, ähm, ja, das weiß ich nicht. Und, wenn ich das dann halt nicht mache, dann stehe ich dann irgendwie, äh, dabei in der Gruppe und sage überhaupt nichts, ne?
Mhm. Ja. Also
<clears throat>
ich höre raus, du bist da im ganz schönen Dilemma und es ist total nachvollziehbar, dass du dich da, ähm, ja, frustriert fühlst. Aber, ich möchte dich vor allem erst mal drauf aufmerksam machen, es ist wahnsinnig mutig, dass du dieses Thema ansprichst und dich so offen mit deinen Schwierigkeiten und Schwächen zeigst. Da gehört schon mal ‘ne ganze Menge dazu. Da kannst du wirklich stolz auf dich sein, okay? Dass du so selbst reflektiert bist und ich denke, es ist auch was Positives, dass du in so 'nem Moment sagst: „Hey“ du würdest jetzt mich nicht fragen, wenn du nicht ‘ne Bereitschaft hättest, etwas ändern zu wollen, ja? Und das ist schon mal gut.
Mhm. Hm, danke. Mhm. Ja, danke für die entmutigen en ermutigen Worte. Also, das hilft auf jeden Fall, ne, das ist auch sehr, sehr, sehr schwierig für mich, äh, wie gesagt, weil ich halt eher so die schüchterne Person bin und nicht so auf Leute zugehe, ne? Überhaupt den Mut zu finden, da hinzu hinzugehen, ne? Ähm, aber, äh, meistens ist es dann halt, ähm, ja, äh, eher, ähm, deprimierend, wenn man nach Hause kommt. Es ich meine, es war mal, ähm ich habe bin jetzt seit, äh, langer Zeit nicht mehr hingegangen und habe es jetzt, ähm, letzte Woche wieder versucht und hatte wieder das gleiche gleiche Gefühl und Erlebnis, ne, aber ich erinnere mich noch, vor 'n paar Jahren, da habe ich mal auch 'n Meet-Up erwischt, da war‘s am Anfang auch so, aber dann habe ich auch mal Leute kennengelernt, die waren auf meiner Wellenlänge und dann bin ich halt da hingegangen, weil die ich wusste, die Leute sind da und dann war‘s auch einfach, ne, aber, äh, mit der Zeit verläuft sich ja das alles so und die Leute finden vielleicht 'n neuen Partner oder so und dann hat sich das, äh, irgendwie verlaufen, dass dann keiner mehr da war und dann habe ich das lange nicht mehr gemacht und jetzt bin ich wieder gegangen und ist wieder das gleiche Erlebnis, ne? Und, dann frage ich mich: „Okay, wie lange dauert es jetzt wieder, bis du irgendwie mal findest muss ich da jetzt wieder zehnmal hingehen, bis ich jemanden finde, ähm, wo ich mich nicht verstellen muss? Leute, mit denen ich so offen reden kann?“ Verstehst du?
Ja. Mhm, mhm. Ja. Mhm. Mhm. Also, es ist insgesamt 'n großes Anliegen für dich, äh, neue Sozialkontakte zu knüpfen, überhaupt 'n Sozialleben aufzubauen.
Ja, ich meine, ähm, ich habe ich habe schon Freunde, aber wie gesagt, ähm, es ändert sich mal, äh, 'ne gute Freundin, die hat jetzt 'n neuen Partner, ne? Und ist natürlich verständlich, dass man dann auch mehr, äh, Zeit in der Beziehung verbringt und weniger, ähm, äh weniger Zeit, äh, halt mit mit seinen Freunden. Das verstehe ich total. Da bin ich auch gar nicht, ähm, ärgerlich, ne? Aber ist halt so, wir sind halt, ähm, immer zusammen gegangen und zusammen schon hingefahren, was schon schön war, ne? Und jetzt habe ich gedacht: „Okay, äh, ich war jetzt habe es nicht mehr gemacht, jetzt gehst du mal wieder alleine.“
Ja.
Und ich muss halt irgendwie ja, ich weiß nicht ich weiß nicht genau, wie ich diese Angst überwinden kann oder gut ähm, oder wie ich da hin kann kann, dass ich halt so fühle: „Okay, ich bin jetzt mich selbst und und stehe da nicht nur rum und, ähm, höre irgendwelchen Themen zu, die mich überhaupt nicht interessieren, ne? Oder lache über Witze, die ich nicht witzig finde“, ne? Ähm
Mhm.
Äh, das ist halt so, ähm, mein meine, äh, Schwierigkeiten, ne, da einfach Leute zu finden, wo ich, äh die auf meiner Wellenlänge sind, wo ich mich dann auch, ähm, äh, komfortabel fühle, da einfach auch mal locker mitzureden, ne?
Ja, ich fühle dich tatsächlich sehr und ich kann mir gut vorstellen, dass das, ähm, 'n belastendes Thema ist. Also, grade auch, wenn wenn es so lange geht und es scheint keine Veränderung reinzukommen, dass man irgendwann vielleicht die Hoffnung oder den Mut verliert. Aber bevor wir den Mut verlieren, die Hoffnung, gibt es denn Sozialkontakte, in denen du dich als echt erlebst, wo du nicht das Gefühl hast, dass du dich verstellen musst?
Ja, das ist überwiegend halt, ähm, mit Leuten, die ich schon kenne, wo ich schon 'n bisschen Vertrauen aufgebaut habe, ne? Und das fehlt im Moment, weil, äh, die sind entweder auf Reisen oder haben 'ne neue Partnerschaft, ne?
Ja. Ja.
Und i <blows air> mhm.
Weißt du, w w wo worauf ich hinaus will an der Stelle ist, also, grundsätzlich kannst du das. So, es gibt es ist nicht so, dass du jetzt völlig in allen sozialen Beziehungen verloren bist, sondern eigentlich, es geht schon, aber wa du brauchst etwas, es ist etwas Wichtiges auch für sich zu lernen und zu merken: „Aha, Selbsterkenntnis, ich brauche Vertrauen. Und dann zeige ich mich auch gerne, ähm, <tsk> authentisch oder es fällt mir leichter und dann fühle ich mich auch wohler.“
Mhm. Da hast du Recht.
Ich frage jetzt mal
Mhm.
in diesen bei diesen Meet-Up-Situationen, ist das vielleicht 'ne Frage von Ungeduld oder, dass du zu hohe Erwartung an dich selber setzt, von Anfang an so selbstsicher aufzutreten?
Ja, das kann schon sein, dass ich einfach <clears throat> hohe Erwartungen an mich selbst setze, ne? Ähm, und auch schon halt mit ‘ner bisschen negativen Einstellung da hineingehe, ne? Obwohl ich eigentlich weiß, äh: „Okay, es hat ja in der Vergangenheit mal geklappt“, ne?
Mhm.
Un
Richtig, ich
und ich habe dann auch überlegt: „Okay, vielleicht bin ich auch einfach auf die falschen Meet-Ups gegangen. Vielleicht muss ich mir mal was suchen, äh, wo wo‘s wo ich weiß, dass vielleicht Leute da sind, die meine Interessen auch haben.“ Aber jetzt, äh, durch die negativen Erlebnissen fehlt mir da so ‘n bisschen, äh, der Mut, ne?
Mhm, das ist nachvollziehbar. Es gibt ja so ‘n schönen Satz: „Tu die Dinge, die du liebst und du triffst die Menschen, die dich lieben.“
Ja, das stimmt.
Und, das ist vielleicht ‘n ganz schöner Leitgedanke. Es gibt sicherlich auch mal Orte, da passt man einfach nicht hin, weil einfach vielleicht unterschiedliche Wellenlängen da sind und das ist aber in Ordnung. Das geht, glaube ich, jedem so. Und, weißt du, was ich denke, es es gab ja auch bei den Leuten, die du jetzt schon kennst und zu denen du Vertrauen aufgebaut hast muss es ja auch mal ‘ne Zeit gegeben haben, wo ihr nicht kanntet und da hast du‘s ja auch geschafft sozusagen, dich vielleicht mit Geduld bis zu dem Punkt zu navigieren, dass so viel Vertrauen da war, dass du dich öffnen konntest. Und, was ich mich frage, in diesen neuen Situationen, ist, kannst du dir erlauben oder dich annehmen damit, dass du ‘n Mensch bist, der einfach Zeit und Vertrauen braucht?
Mhm. Mhm. Ja. Das, äh, das stimmt, ne? Ich muss halt einfach dann sagen: „Okay, ich gebe mir mehr Zeit" ähm, weil, ähm da hast du total recht, ne, ähm, dass ich vielleicht jetzt an diesem Abend vielleicht, äh, nicht, äh, die richtigen Leute finde, aber vielleicht treffe ich beim nächsten Mal dieselben Leute wieder und dann kommt es mal zum Gespräch, ne?
Mhm. Ja.
Oder dass ich auch vielleicht und da muss ich halt meine Schüchternheit vielleicht überwinden, dass ich halt einfach mal über was rede. Selbst wenn die Gespräche dann schon, ähm, im Gang sind und wenn die dann vorbei sind, dass ich dann selbst vielleicht einfach mal 'n Thema anspreche, äh, was mir wichtig ist oder was mir am Herzen liegt, wo ich gerne drüber rede und mal schauen, wie die Reaktion ist, ne?
Ich finde das alles schon richtig, richtig gute Vorüberlegungen. Ich glaube, dass du aufm guten Weg bist, für dich selbst rauszufinden, was du brauchst und was für dich funktioniert. Und das auch als als m mit Neugier vielleicht zu begegnen, als eine Art Lernprozess. Was tut mir gut und was gibt es für mich zu lernen? 'N anderen Aspekt
Mhm.
der mir noch in den Sinn kommt. Viele Leute, mit denen ich mich unterhalte, denken, sie sind schüchtern und setzen sich unter Druck damit, äh, sehr offen zu sein oder extrovertiert zu sein und haben noch gar nicht so richtig verstanden, dass, äh, es Temperamentunterschiede gibt. Und manche Leute sind extrovertiert. Sind die geselligen, den fällt es leicht, bei der jedem Gespräch dabei zu sein. Und es gibt Leute, die sind eher introvertiert, die haben andere Stärken
Mhm. Mhm. Mhm.
und es, äh, bringt gar nicht so viel als introvertierter Mensch zu versuchen, 'n extrovertierter Mensch zu werden, weil man da gegen seine Natur handelt und da ist man schon auf der Verliererstraße. Und es ist mehr gewonnen, s sich selber liebevoll anzunehmen, zu sagen: „Hey, vielleicht bin ich 'n introvertierter Mensch und das ist was Wunderbares und ich muss gar nicht extrovertiert sein.“ Und da ist man schwupp schon wieder ein Stück weiter in dieser Authentizitätsschiene und sich als introvertierten Menschen noch kennenlernen zu lassen.
Ja, hast du total recht. Mhm. Ja, da hast du total recht, ne? Also, die den letzten Vorschlag, den du jetzt gemacht hast, äh, das, äh, finde ich total gut und das ermutigt mich auch, ähm, das einfach wieder zu probieren, weil es gibt ja hier genug Auswahl, äh, von Meetups, wo ich hingehen kann. Und, ähm, ich werde das dann jetzt auf jeden Fall mal wieder angehen mit dem, was du mir jetzt so gesagt hast und mich nicht entmutigen lassen und einfach halt zu mir selbst stehen. Und ich denke, dann werde ich auch wieder die richtigen Leute finden. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Das hat mir total geholfen.
Mhm. Mhm. Sehr, sehr gerne. Abschließend gebe ich dir 'n kleines Mantra mit, ja? Das heißt: „Ich bin introvertiert und ich bin super, wie ich bin.“
Danke.
Gerne.